พยายามปรับตัวเองอะให้เข้ากับพฤติกรรมเขาด้วย เช่น อะ เขามีกระป๋องเป๊ปซี่เนี่ยวางอยู่ทุกที่เนี่ย ที่ที่เขาชอบวางก็คือข้างที่นอน บน บนหัวเตียง อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ตรง ใช่ ทุก ๆ ที่ ทุกที่แล้วก็ตรงแถว ๆ ทีวี ที่ ที่นั่งดูทีวี อะไรอย่างเงี้ย ตรงแถวที่กินข้าว อือฮึ เราก็เลย เอาถังขยะอะวางไปทุกที่เลยค่ะ
อืม <chuckles> มัน โอ้โฮ มันทุกที่ จริง ๆ <laughs> อา แล้วเราทำยังไงอะคะ? อ๋อ อ้าว แล้วใครต้องเป็นคนมาเก็บขยะพวกนั้นไปทิ้งอีกทีหนึ่งล่ะคะ?
ค่ะ น่าจะมีเยอะ ค่ะ ก็ไม่เป็นไร เพราะว่ามันอยู่ในถังแล้วเราก็สบายใจ ไม่ใช่กระป๋องที่มันวางอยู่ ตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อย ค่ะ ใช่ ก็ให้มันอยู่ในถังไป เดี๋ยวพอมันเต็ม เดี๋ยวเราก็ค่อยไปทิ้ง อย่างเงี้ย ก็ยังจะดีกว่าอะค่ะ
อ๋อ ไม่ใช่แบบวางระเกะระกะ อืม <chuckles> ก็แสดงว่า เราก็พูดด้วยแล้วก็ปรับตัว หมายความว่า พยายามปรับสิ่งแวดล้อมให้เขาด้วย อันนี้ก็คือผ่านไปได้ด้วยดี ในหัวข้อนี้
ใช่ ๆ ค่ะ ใช่ ๆ เราก็ต้องปรับตัวเองด้วยเนาะ มันแบบใช้การคุยกันอย่างเดียวมันไม่ได้ เพราะว่าเราก็เล็งแล้วว่า อะ ไอ้เรื่องวางของไปทุกที่เนี่ยเขาต้องเป็นมาตั้งแต่เด็กแน่ ๆ เพราะว่าอยู่กับแม่มาจนโตเขายังเป็นอย่างงี้ ฉะนั้น เราจะไปเปลี่ยนเขาเนี่ยมันก็คงจะยากค่ะ อย่างน้อยก็คือคุยกันว่า "อะ อย่างน้อยนะเธอ ให้มันลงไปอยู่ในถังขยะหน่อย แค่นั้นแหละพอ ฉันมีถังขยะให้เธอไปทิ้งได้มากมาย" ใช่ค่ะ
อืม อ๋อ ค่ะ <chuckles> ต้องการแค่นั้นเลย แล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะ? นอกจากเรื่องการวางของไม่เป็นที่นี้
ก็จะเป็นเรื่องขับรถ อะ เรื่องขับรถนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะ
โอ้! ปกติใครขับคะ? คุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิง
ส่วนใหญ่แล้วแฟนจะขับค่ะ เขาเป็นคนที่ชอบขับรถ เพราะว่าเขาคิดว่า เขาขับรถเก่ง <chuckles>
อืม <chuckles> เอ๊ พูดอย่างงี้แสดง ว่า เราก็ มี เอ๊ะ มีความ เขาเรียกอะไร มีความกังขาในใจ อยู่ระดับหนึ่ง
ช ใช่ เราก็พยายามบอก เขาว่า "เธอ คนขับรถเก่งกับคนขับรถมีมารยาทเนี่ยมันไม่เหมือน กันนะ" <chuckles>
เร็ว <laughs> คือขับ อือฮึ ตะ อ๋อ แล้วเขาก็เข้าใจ
บางทีอะเราขับรถเก่ง แต่เราต้องมีมารยาท ด้วยนะ อะไรอย่างเงี้ย <chuckles>